Ja, also, prinzipiell kann man kann man natürlich auch nicht pauschalisieren, aber ich sag mal, sobald du eben 'n so 'n Meeting hast, wo eben nicht mehr nur 1, 2 Leute dabei sind, sondern 8, 9 und natürlich nicht jede dieser 8, 9 Personen zu 100 % diesen Inhalt jetzt braucht, äh, ja, dann ist die Chance schon sehr, sehr hoch. Wenn du jetzt natürlich so 'n klassisches Gespräch mit 1, 2 Leuten von von der Kundenseite hast, dann ist es natürlich schon wieder was anderes, weil du fällst dann auch anders auf. Ich glaub, das ist wieder dieses Schulbeispiel. Hab ich jetzt eine Internatsklasse mit 8 Schülern, da kann ich mich nur schwierig daneben benehmen. <chuckles> Das, äh, merkt die Lehrerin. Hab ich natürlich 32 Schüler, ja, dann fällt das sch fällt man da schon mal durchs Raster und, äh, die Lehrerin kann einen gar nicht wahrnehmen.
Okay. Mhm. Ja. Ja, verständlich. Mhm. Ja, genau. Ja, dann verteilt sich ja auch die Aufmerksamkeit ganz anders. Welche Strategien hast du denn drauf, wenn du merkst, dass dir die Leute nicht richtig zuhören und dass deine Botschaft, die du vermitteln möchtest, nicht richtig ankommt?
Ja, ist glücklicherweise, äh, also nicht wie in der Schule die Situation, dass man da als Lehrer wirklich- ich sag mal- darum kämpfen muss, dass dass die Kinder, äh, einem da zuhören und vielleicht auch noch was mitnehmen. Ich glaube, das muss auch sehr frustrierend sein. Es ist schon der Vorteil, dass du natürlich im Job, ich glaub, da ist dann vielleicht der Unterschied zur Berufsschule oder einfach 'n gewissen Druck natürlich hast und auch zuhören musst. Das ist jetzt glücklicherweise nie so, bis auf dieses eine Beispiel, wo es schon 'n bisschen, ja, verrückt war, auch grade, dass ausgerechnet die Geschäftsführung nicht zuhört und und dann allen anderen schon. Ja, das ist
Mhm. Ja ja ja, also, das ist schon ziemlich seltsam, gerade von dem hätte man es ja erwartet, dass es ihn besonders interessieren sollte.